Anladım. Yani, eee, b daha büyük bir evden mi küçük eve taşındın? Yani ilk küçük evin miydi yoksa daha önce küçük bir evde oturma durumun oldu mu?
Imm Şöyle, eee, İstanbul'da yaşarken küçük bir evde oturma durumum oldu. Sonra yurt dışına taşındım, büyük bir evimiz vardı. Şimdi yine küçük bir eve taşındık. Unutmuşum küçük evde nasıl yaşandığını. O yüzden şu an düzeni sağlamaya çalıştığım bir noktadayım aslında.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıh. Anladım aslında baktığında büyük bir evden küçük bir eve geçerken, yani, eşyaları falan mı ne yaptın? Nasıl sağladın? Yani evin içindeki düzene eşyaları nasıl yerleştirdin? Belki küçük evden büyük eve geçmek bir tık daha kolay çünkü alan daha geniş olduğu için ama, yani, var olan eşyalarını mesela nasıl yerleştirdin, yeni evine? Bu arada hayırlı uğurlu olsun.
Hıı. <chuckles> Evet, kesinlikle öyle. Bazı eşyalarımı Teşekkür ederim. Eee, bazı eşyalarımı sattım. Bizim bir önceki evimiz, eee, nasıl denir? 1 salon, 1 yatak odası, 1 çalışma odası gibiydi. Şimdiki evimiz 1 artı 1 deniyor sanırım. Çalışma odası yok. O yüzden çalışma odasındaki, işte, kanepeyi vs. ııı, 2. el sitelerinden sattım. Birçok şeyi elden çıkardım. Öyle azalttık.
Hı hı. Anladım. A, güzel yine verimli olmuş yani. Birazcık da, hani, sana geri dönüşü olmuş tamamen bir kayıp olmamış. Eb
Evet. Evet, evet, kesinlikle.
Eee, peki sonra ne yaptın? Yani bu evdeki düzeni nasıl sağladın? Mesela en önemlisi: Evin rengi. Yani küçük evlerde biraz koyu renkler kullanıldığında ev biraz daha basık görünebilir. Eee, bu durumda mesela evin rengini açmak gibi daha, eee, aydınlık zemini daha aydınlık tutmak gibi böyle bir, eee, girmeden önce yaptığınız bir şeyler oldu mu?
Evet, bence de. I hı. Iıı, şöyle: Eee, burada zaten duvarlar beyaz boyalı teslim ediliyor. Yani çok beyaz, <chuckles> en beyaz şekilde. O yüzden çok parlak ve açık oluyor evlerin rengi. O yüzden onunla ilgili bir şey yapma ihtiyacı hissetmedik. Iıı, o yüzden aydınlık diyebilirim ama, böyle, IKEA zaten küçük alanlar için, ııı, çözümler yaratan bir firma ya. Biz o yüzden ona çok sık başvurduk. Hani, küçük nereleri depolama alanı yapabiliriz şeklinde. Iıı, işte duvara Evet.
Hıı. E, güzel. Evet. Hı hı. A, bu da güzel. Yani yaratıcı ve akılcı bir çözüm olmuş. Evet.
Evet, bize çok yardımcı oldu. Duvara ayakkabılıklar aldık. Hani, yerde yer kaplamasın, duvara monte edebilelim, diye. Yine, böyle, artık kirişlere depolama alanı şeklinde tam ölçülerde dolaplar satıyorlar. Çok ilginçtir ki, yani, sanki bizim ev için. Iıı, öyle şeyler Evet, evet, evet, çok hoşuma gitti.
Hı hı. Ay, çok güzel denk gelmiş. Yani, böyle, bir kapının arkasında kalan, kapıyla duvar arasındaki boşluktan bahsediyorsun. Değil mi?
Gibi. Hı hı, evet, evet öyle. Tam o boşluklara denk gelecek şekilde dolap ölçülerini bulabildik. Iıı, hazır bir şekilde.
Verimli oluyor mu onlar?